Ja, dann klicke ich einfach weiter, wenn's mich nicht interessiert. Ähm, also häufig sind's ja die gleichen Produkte, die von Marken, die viel Geld haben und sich solche Influencer-Werbung auch leisten können und dann kennt man ja irgendwo schon so seine Pappenheimer und dann klicke ich einfach weiter, stelle den Timer 'n bisschen weiter vor und, äh, gucke dann einfach den werbefreien Inhalt.
Ähnliche Sachen ähm, bewerben? Mhm, ähm, die Zeit, die du auf Instagram verbringst, ähm bist du da direkt dabei, dass du die, ähm also, auch bewusst drauf achtest, dass du jetzt nicht zu viel Zeit verbringst, oder, ähm, wie machst du das?
Äh, ja, ich habe da so meine festen Zeiten. Meistens setze ich mich so gegen abends hin, wo ich selber irgendwas poste, auf meinen Kanälen, und meine Community bespaße und in der Zeit, da schaue ich natürlich, auch immer was andere so machen, auf Instagram. Aber wenn ich damit fertig bin, dann lege ich's auch weg, weil mir's dann einfach auch zu viel Stress bereitet, die ständig wechselnden Inhalte zu sehen und, äh, bei Social Media, ist ja auch immer, äh, so das Ding, dass man dazu neigt, sich mit anderen zu vergleichen. Das ist ja sehr gefährlich auf solchen Plattformen.
Mhm. Das stimmt, ne? Das kann natürlich auch auf den auf das Selbstbewusstsein, oder auf, ähm, generell die Stimmung auch schlagen, ne?
Ja, ja, früher war das bei mir noch stärker der Fall, aber inzwischen, da durchschaue ich die Mechanismen auch 'n bisschen.
Mhm. Das natürlich auch wichtig, das stimmt, ja.
Ja, bin ja selber auch so, dass ich nur die positiven Seiten zeige und die negativen eher nicht so und andere Creator machen's ja ganz genauso.
Ja, das stimmt, man sieht halt fast nur noch, ähm, die positiven Seiten und keine Fehlschläge, oder schlechten Fotos, oder so was, ne?
Ja, Beispiel Bali, zum Beispiel, da sieht man nur die Traumstrände, aber nicht die Müllkippen, die es da auch gibt.

Definitiv, ja. Die Push Mechanismen, die sind, äh, heutzutage sehr aggressiv, ne, um einen da an der St
Ja, genau. Und wenn ich nur 'n Flug buche oder irgendwo bei Booking.com 'ne Wohnung, dann kriege ich im Anschluss wochenlang Werbung von diesen Anbietern, obwohl ich's gar nicht mehr brauche und auch gar nicht gewünscht habe und, äh, das wollte ich einfach mal unterbinden.
Ja, das stimmt. Ähm, hast du 'ne Idee, warum, ähm, beispielsweise die Leute eher Instag also, oder Influencern folgen, äh, alsch anstatt, äh, klassischen Medien?
Hm, na ja, weil das Handy immer verfügbar ist. Die nächste App ist nur einen Klick weit entfernt. Da gibt es viel zu sehen, viele schöne, bunte Bilder, viele schöne Videos. Und das ist natürlich spannender, als die gute, alte Glotze von Mama und Papa anzuschalten und, äh, sich da berieseln zu lassen, grade für die junge Generation.
Das stimmt, ja. Ähm kennst du auch irgendwie, ähm, also bestimmte ähm, Methoden, wie man Quellen checkt? Oder ich meine, es gibt ja auch Leute, die bewerben Sachen, die jetzt beispielsweise jetzt nicht so gut sind, sondern einfach nur fürs Geld, ähm wie man da jetzt checkt, ob die Sachen, die ähm, von beworben werden.
Ja, also, man kann ja bei Google zum Beispiel eingeben: „das Produkt und Erfahrungen“, und dann findet man ja schon viele Reviews, zum Beispiel auf Seiten wie Trustpilot. Das finde ich sehr sinnvoll, weil da echte User sind, die da sehr detailliert beschreiben, was für Erfahrungen sie gemacht haben. Oder man guckt auf Reddit im Bereich, äh, Politik und so, aber das ist ja jetzt nicht unser Thema. Da gibt's auch gewisse Seiten, wo man schauen kann. Ja, und so was nutze ich dann natürlich. Aber hauptsächlich schaue ich nach Erfahrungen B im Bereich Influencer, w wo Leute Erfahrungen gemacht haben und dann lese ich mir das durch.
Mhm. Ja. Ja das ist auf jeden Fall immer gut, ne, dass man das macht. Ähm, oft sieht man aber auch Werbung oder, äh, Schleichwerbung halt, ne, wo dann nicht obwohl es ja 'ne Kennzeichnungspflicht gibt, ähm, die Werbung nicht wirklich gekennzeichnet ist.
Mhm. Ja, das kommt auch vor. Dann klicke ich einfach weiter und ich bin inzwischen sehr gut darin, das auch festzustellen. Also, bei Reisebloggern, da sieht man's ja, dass die hier und da mal 'n Produkt vorschlagen, sei es 'ne Isomatte oder irgend 'n Rucksack. Dann sage ich: „Okay, das benutzen die jetzt. Ich muss es ja nicht machen.“
Mhm. Ja, verständlich. Glaubst du, dass, ähm, je nachdem welche Plattform du nutzt, jetzt beispielsweise bei Youtube gibt's ja längere Videos auch und bei Instagram eher kürzere, ähm, dass es auch irgendwie 'n, äh, Einfluss hat auf dein Konsumverhalten?